Alors du coup, heu, ce que je peux te conseiller dans ces cas-là, c'est si tu as la force de pas, heu ou peut-être pas peut-être pas, heu, ton téléphone dans ces cas-là, parce que si ça peut être une source de distraction aussi, heu, avoir un timer.
Mmh mh.
C'est-à-dire qu'en fait, heu, toutes les 15-20 minutes, tu tu te mets un timer, heu et heu, qui te recentre, en fait.
Ouais. Mmh mh. Ah! Ouais. D'accord. Avec avec lequel je peux faire une une mini pause? Ou juste qui me tu sais qui me dit juste: «Hop, reste concentrée». <chuckles>
Donc en fait, heu Tu peux essayer les 2, heu, parce qu'en fait, heu, il y en a pour qui ça marche juste de mettre un timer et après ça recentre et en même temps toi, ça te dit combien de de temps il te reste sur tes 3 heures.
D'accord. Ah OK. Ouais, ah, c'est pas bête ça. Ouais.
Sur tes tu vois ce que je veux dire? Et heu et si tu as besoin en fait juste de bouger, c'est pour ça que je dis ça dépend, parce que peut-être qu'aussi tu as besoin juste ton corps de bouger un petit peu. Donc peut-être, toutes les 15-20 minutes, je pense que 15 minutes, ça peut être pas mal. Si tu attends un peu trop longtemps, tu vas commencer à te distraire. Donc on va dire 15 minutes, voilà. Tu, heu, à ce moment-là, peut-être je sais pas hein, je dis n'importe quoi, tu te lèves, tu fais, heu, je sais pas, tu bouges, tu vas te chercher quelque chose, mais mais il faut que tu te remettes un timer en fait. Tu as le droit de bouger juste 2 minutes, tu vois? Pour pas perdre ton temps sur voilà, tu vas pas commencer à faire tes carreaux, voilà, c'est ça.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, à me défoquer. Mmh. Ouais. Oui, bah oui. Ouais, oui c'est ça, parce que tu vois? Ouais je je vais aller dans la cuisi voilà, je vais aller dans la cuisine et je vais trouver très intéressant de mettre une machine en route, enfin, tu vois? <laughs>
Voilà, mais tu peux mettre ta machine, mais reviens vite, tu vois ce que je veux dire? Tu en fait en fait il faut que ça devienne un jeu. Comme ça, ça devra ça sera intéressant. Donc on va dire que par exemple, tu tu vas tu vas mettre ta machine, tu vois? Bah, justement, tu te mets 1 minute ou 1 minute et demie, pareil, il faut pas que ce soit trop long, heu ah! Tu te mets ta machine, vite, vite, vite avant que mon timer revienne, hop et après 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Et
Oui, voilà, ouais. Mmh. Ah oui. Mouais. Mmh mh. Ouais. OK. Ah, c'est pas bête ça. Écoute je vais ess je vais tester ça, ouais.
En fait, il faut que ça devienne un jeu, parce que je pense que tu as tu as une, heu, tu as une, heu, mind tu as une, heu, active, tu vois ce que je veux dire? Heu et du coup, il faut que que tu, heu, que tu sois, heu, divertie, en fait.
Mmh mh.

Alors, c'est de façon générale, mais c'est vraiment ultra visible quand je suis sur un travail, heu, bah que j'ai pas envie de faire.
Oui, oui, bah je je crois que c'est assez clair. <laughs> Heu, un travail, par exemple, heu, chez toi ou des études, ou quelque chose comme ça?
Voilà. <coughs> <chuckles> Oui. Oui, oui, heu, ouais, j'ai une partie de mon travail, en fait, qui est, hem, à la maison, heu, en free-lance et heu, selon les tâches, heu, qu'on va me confier, bah il y en a que j'adore faire et puis il y en a franchement qui me saoulent. Heu, alors ouais, ouais, et heu et tu vois j'a j'arrive à à me concentrer un moment, mais, heu, au bout de, je sais pas, heu, 45 minutes, heu, le moindre truc qui passe m'intéresse beaucoup plus que ce que je devrais faire, quoi.
D'accord. Ouais, <chuckles> ah c'était avec passion ça. <chuckles> D'accord. Au début. <chuckles> Ouais. Oui, je comprends tout à fait. Heu, est-ce que, heu, tu te tu tu dois faire ce travail pendant combien de temps?
<chuckles> Heu, le l'idéal, ce serait, heu, que je puisse le faire, heu, au moins 3 heures et demie ou 4 heures dans la journée.
D'accord. Alors, je je je je je comprends tellement, heu <chuckles> heu, en fait, je pense que ce qui peut être bien parce qu'en fait c'est le l'attention, tu vois, c'est 8 minutes. OK? Donc heu, est-ce que la 1re chose que tu fais c'est commencer à regarder sur ton téléphone?
<chuckles> Mmh mh. Ouais. Alors non, pas du tout. C'est c'est même pas forcément le téléphone qui m'attire, parce que, bah, j'ai pris l'habitude de le mettre, heu, assez loin quand je travaille parce que c'est vrai que ça ça peut être une source, heu, une source de mais ça peut être, heu ouais, ouais, ouais. Mais ça peut être n'importe quoi, tu vois, heu, je vois que mes carreaux sont sales, bah d'un coup, ça devient, heu, hyper important de faire mes vitres, quoi. Heu, même les trucs, heu ouais, même les trucs, heu, un peu, heu, relous dans le quotidien, tu vois, deviennent beaucoup plus intéressants. Heu, mon chat qui passe, bah, d'un coup, tu vois, ça va m'intéresser, heu heu, il y a un bruit dehors, bah je vais aller à la fenêtre, heu, pour voir ce qui se passe, heu enfin voilà, c'est déconcentration totale.
D'accord. <chuckles> Oui. La distraction. <chuckles> Ah oui! Ah d'accord! <chuckles> A ce point-là?